ب ب بجد حتّى فِنجان القهوة اللي بيفوَّقني أنا بانساه الصبح آخده. كتير جدًا باروح الشغل أفتكر ياه! أنا عملت القهوة ونسيت أشرَبها، سِبتها على جنب بردِت. آمم، يعني كل الأمُور دي دايرة حواليهم، لحد ما أرجع من الشغل وأخُش المطبخ جَري، أحضَّر بسرعة قبل ما يرجعوا لأنّ همَّ أنا بارجَع قبليهم.
طبعًا، أنا مُتفهماكِ جدًا. طبعًا. دليل قد إيه أنتِ مُحِبّة و وأم جميلة و وب وبتعملي حساب كل الناس وبتنسي نَفسِك، فده بجد يعني يُقدَّر ليكِ أوي، وواضح إن أنتِ أم أصلًا عندِك طاقة حب لولادِك رهيبة.
بس بانسى نفسي و وباحس إن أنا عارفة باجي في وقت أتعصّب عليهم من غَير سبب، ولمّا بادوّر جوّايا باقول: "حقيقي أنتِ أصلِك مُهملة في نَفسِك فلا أنتِ لو بتدّي وقت لنَفسِك شويّة ب تلاقي نَفسِك." وعارفة كمان، لمّا باقابل حد بقى من أصحابي
بالضبط. عندِك حق فعلًا. إمم.
واحس قد إيه هي مُهتمية بنَفسَها، وعاملة ضوافرها ولابسة إزاي وشعرها عامل إزاي، أقعد أبُص لنَفسِي كده، ما أقولكيش يعني ممكن أكون باتحسَّر.
إمم، أوكي. ده اللي هو ده أنتِ أنتِ عاملة لنَفسِك كده ليه؟ بالضبط، يعني أنا مُتفهماكِ جدًا.
آه. آه يعني أنتِ فين من كل ده؟ ليه مش مدِّية لنَفسِك يعني أنتِ ليه ظالمة نَفسِك كده؟ شايفة الستات عاملة إيه في نَفسَها؟ بصراحة بتصعَب عليَّ نفسي أوي، وباحس إن حتّى الإهمال حتّى لو أنا اهتمّيت في نفسي ولادي هيفرحوا بيَّ، هيبقى ليهم امف رد فعل عليهم، جوزي حتّى.
حلوة أوي. طب ليه مش بتحاولي إن أنتِ تبدئي تعملي كده؟ يعني أنتِ بتقولي لي إن أنتِ نِفسِك تعملي كده، وكمان ولادك هيفرحوا بيكِ لو عملتِ كده وجوزِك، طَب حاولتِ مثلًا إن أنتِ تبدئي تغيَّري من طريقتِك مثلًا، ممكن طريقتِك غلط في ال في الاستعجال مثلًا، حاولتِ إن أنتِ تبدّليها والّا أنتِ ما حاولتيش أصلًا؟